Ah, Fábrica da Coca-Cola, sério?
,é, a gente vê o engarrafamento.
Nossa, e e como é e como é que era?
Como é que engarrafava o refrigerante, o processo muito interessante, as máquinas muito interessantes. Até hoje tem isso em Brasília.
Que legal. Sim sim, é é legal que você menciona isso porque no lugar que eu que eu estou estou em processo de de mudança, não é, e tal, eh, eles vão ter uma fábrica da da da Coca-Cola lá, né, e eu espero eu espero <chuckles> ser o mesmo sentimento que eu tive com com essa da escola, não é, que eu fui da fábrica Fortaleza. <laughs> Mas eu estou animado para visitar essa fábrica hã.
Hã. pois é. É muito interessante o passeio. Depois nós fomos também em uma aí já foi em Blumenau, em Santa Catarina, que a gente foi em uma fábrica de vidros.
Aham. Hum, interessante sim sim que legal.
Muito interessante, muito interessante o processo. Os caras assopram assim e forno quente, né, e o vidro passa por aquilo para fazer os cristais, né. Muito legal.
Aham. Sim, e Aham, e aqueles vidros de de igreja e tal, que é todo detalhado, eles mostraram também? Sim? Ah, é cristal ok é cristal aquilo, certo.
Sim, de cristal aquilo. É, cristal muito interessante, também. Então, assim, essa essas coisas da escola, né, fora que a gente tinha muito esporte, né, tinha time.
Sim, hã. Uhum. Sim, amizade.
Muitas amizades eram, assim, e eu tenho amigos da escola que são meus amigos até hoje, né, amigos que marcaram a minha vida escolar e a gente é amigo até hoje. Quando a gente jogava jogava muito pingue-pongue, né, então, é aquela coisa que a gente falou outro dia de ter o amigo para certas coisas, sabe.
Aham. Hum. Sim, com certeza. Aham. Sim. Aham. Que incrível. Hum. Uhum. Sim, exatamente.
Então tem eu tenho amigos que, assim, a gente jogava pingue-pongue, eram amigos do esporte, não eram amigos de ir pra cinema, não era amigo era para jogar.
Hum, aham. Sim. <chuckles> Aham.